É, esse é que é o problema, né?
É, aí eu fico assim, "Espera aí foi em que ano?"
Você esquece, são tantas senhas pra tudo, que que é é é é difícil.
É. É muito chato, e aí esse gerenciador de senhas que eu te falei, na verdade foi a minha irmã, que me falou dele, e aí eu fiquei meio assim, com um pé atrás, porque eu tenho medo dessas coisas. <laughs>
Aham. E ainda tem a senha, para o gerenciador de senhas também, que você tem que fazer. <laughs>
Exatamente. É, aí é a senha do gerenciador de senha, é a única senha, que você não pode esquecer de jeito nenhum.
Hum, né. <chuckles>
Não pode, por quê? Eu já então aí a minha irmã falou desse gerenciador de senha, eu fiquei com um pé atrás não cri aí criei, assim, e comecei a botar umas senhas lá dentro. E aí menino, eu esqueci qual era a minha senha e, se você esqueceu, não tem como você recuperar de jeito nenhum.
Nossa!
Não é que nem aqueles negócios, que você coloca assim, esqueci a senha e você pode reinventar senha, não tem como aí perdi, fiquei com uma raiva desse gerenciador de senha, e falei: "Não quero mais essa porcaria" e aí eu anotava no meu celular mesmo, um perigo né.
Aham, eu mando um email e você? Mas você não tentou entrar em contato, com o suporte do gerenciador de senhas? Não conseguiu, tá?
Não consegui e até no no email no email não, no no site deles, eles falam: "Se esqueceu a senha não tem como recuperar." <laughs> Já era. Aí eu mudei de trabalho, e aí no meu novo trabalho, eles usavam o mesmo aplicativo que a minha irmã.
Já era.
Aí eu falei: "Ah espera aí eu vou tentar de novo." Aí tentei de novo e agora já tem uns 2 anos, que eu estou utilizando esse gerenciador, e tem realmente salvado a minha vida.
Uhum.